Tama ka diyan, mm. Para ano, safe.
Mm. At kung halimbawa po 'yan na po, naka-download na po ako ng application, halimbawa po GCash or kaya Maya po, gano'n po yung mga kalimitang alam ko na mga mobile app na may mga pwede kang magbayad or mag-transact, eh. Ano po 'yong pwede nating gawin para makapagsimula tayong makapagbayad online?
Siguro, kailangan mo na may may funds, ah, yung, ah, may laman yung Gcash mo siyempre o yung Maya. 'Pag walang pe la 'pag walang naman yun di wala ka ding pambayad. Although, meron naman silang mga ano, ah, parang credi, credit na pwede kang ano, maka-utang mga loan. Pero bago yun, simulan mo muna na mag i-verify yung, ah, account mo na mu um, ipasa mo yung ID mo dun o i-verify mo yung mukha mo, lagyan mo ng, um, siyempre wag kalimutan yung, ah, yung ano mo, pin mo. Mm, importante yun. Tapos siyempre i-set up mo din yung multifactor authentication. Kunwari, yung mga OTP, ganyan.
Ay, siyempre, oo nga pala 'no? Mm, mm, tama. Sabagay, tama naman po. Mm. Oo. Okey. Ah, ganun pala. Mm. Oo po. Okey. Naku, andami ko palang gagawin, 'no?
Eh, para sa'yo din naman yun. Mm.
So, halimbawa po parang sa halimbawa po, mga magsisimula palang gumamit ng mga ganyang ano, na mobile apps. Ano po kaya yung maipapayo niyo sa kanilang panimula o mga proseso na pwede nilang sundan sa paggamit ng ganyan. Halimbawa, simula palang na kaka-download pa lang po nila, ano po yung mga unang hakbang para talagang halimbawa, katulad po yung verification para map pa'no sila mabi-verify, ganyan para masimulan nila yung application na 'yan at magamit na nila?